อืม อันนี้ดีมาก ๆ เลยนะคะ ที่ เอ่อ เราได้แบบคิดทันใน ในตรงนี้เนาะ เราก็คิด ขอชื่นชมเลยว่า คุณเก่งมาก ๆ นะคะ แล้วก็ทีนี้ อ่า อยากจะทราบเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะว่า ตอนเนี้ย คุณเนี่ยพอใจในระดับความสบายการใช้จ่ายของตัวเอง แค่ไหนอะคะ?
อืม ค่ะ จริง ๆ บ้านเราก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะคะ ก็อาจจะมีแบบโอกาสพิเศษที่จะออกไปทานข้าวข้างนอกบ้านบ้างนะคะ หรือว่าแบบ เอ่อ ไม่ได้ทำกับข้าวเองทุกมื้อ เพราะบางทีเรารู้สึกว่า ซื้อมาเนี่ยอาจจะถูกกว่าที่เราทำเองในบางมื้อด้วยซ้ำ อย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็ในส่วนอื่น ๆ นะคะ แบบออกไปนั่งเล่นคาเฟ อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะแบบประมาณเดือนละแบบครั้งหรือ 2 ครั้งเองค่ะ โดยส่วนตัวเนี่ยก็ ก็ไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยมากมายนักอะนะคะ ก็ถือว่า อยู่แบบ เอ่อ ราบเรียบ สบาย ๆ เนาะ อือ ประมาณนั้นน่ะค่ะ แต่ก็ยังคิดว่า ถ้าสมมุติว่า เราเนี่ยสามารถที่จะแบบประหยัดตรงไหนได้อีกเนี่ยค่ะ เราก็ เราก็คิดว่า เออ มันก็น่าจะลองทำดูอะค่ะ
อือ เข้าใจแล้วค่ะ โอเค ตรงนี้ก็พอที่จะมองเห็นภาพรวมชัดขึ้นแล้วนะคะ ทีนี้ อ่า เราก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมไปอีกนิดหนึ่งแล้วกันเนาะ ก่อนที่จะไปให้คำแนะนำเนี่ยว่า ตอนเนี้ยค่ะ คุณยังมี เอ่อ ความต้องการ หรือมีกิจกรรมไหน? ที่ทำอยู่ทุกวัน แล้วพอช่วงเนี้ยรายได้มันเป็นแบบเนี้ย แล้วเราก็ยังไม่อยากตัดกิจกรรมนี้ออกไหมคะ?
ค่ะ อ๋อ ก็จริง ๆ แล้ว เอ่อ เท่าที่ เท่าที่ตัวเองเนี่ยถามใจตัวเองดูนะ ก็อาจจะมีแบบ โอ้ ก็ยังอยากที่จะเปลี่ยนบรรยากาศไป อ่า นั่งทานข้าวกับครอบครัวเนาะ ก็สักประมาณแบบ อะ อย่างต่ำเดือนละครั้ง อะไรเงี้ยค่ะ หรือว่าออกไปเปลี่ยนบรรยากาศ เอ่อ ไปนั่งแบบทำงานที่คาเฟบ้าง ไปชมบรรยากาศ เอ่อ ของความแบบหนุ่มสาวเนาะเวลาที่เขานั่งคาเฟกันเนี่ยนะคะ ก็แบบรู้สึกสดชื่นดีอะค่ะ ก็ไปดื่มกาแฟ ไปทานเบเกอรีอร่อย ๆ เหย่งง่ะ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ส่วนอื่น ๆ เรื่อง ของ อ่า การซื้อข้าวซื้อของ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็พยายามลดเนาะ ก็คือ ก็ใช้ ซื้อเท่าที่จำเป็นก่อนน่ะค่ะ ตอนเนี้ยนะคะ ค่ะ
อืม ค่ะ